まあ、はい、そうですね。
そうですよね。うん。ただ、白いものだったので、気づきにくかったから、その、ね、なんか入ってましたって出しちゃっただけで。そう、だからそんな恥ずかしいことではないんですけど、その、言っちゃった、お店に言っちゃったのがちょっ恥ずかしかったっていうことなんですね。
はい。 うーん、うん。 あ、はい。 はい。<laughs> う、そうそうですね、あの、ほんとになんかちょっと、家族にはちょっと笑い話っていう感じで、もう、こちょっとこう恥ずかしいことあったんだよねっていういう風にはなんか話はしたんですけど
はい。 うん。 はい。 うん。
やっぱりちょっと、もう、自分の中でちょっと忘れ忘れられないというか、なかなかこう、ちょっとはい。
はい。 <chuckles> なるほど、すごい 分かりますよ、急
そういうのをこう、聞いてもらう機会もなかなか無いので
うん。 はい。
はい。
いや、でも、あの、今のお話、すごい、あの、あなたは多分ね、その旦那さんに確認してもらったのに、詰め物が取れてたっていう恥ずかしい、話したかと思うんですけど、うん、うう、ほんとに、今お話聞いてて、あ、あの、すごい、みんな、あの、正直というか優しいというか、すごいなんかいい話だなって、いいお店だし、いいお客さんだしっていうのを、あの、第三者の目から見てそういう風に感じるお話だったので、はい、恥ずかしいうん、あの、逆に笑い話として、なんかお友達と楽しく話す時に、話せる話なんじゃないかなっていう気はしましたね。
はい。 はい。 話 <chuckles> はい。はい。 はい。 ああ、ん。 はい。 ああ、ありがとうございます、うん。<laughs> はい。はい。 はい。 ああ、なんか、そう言ってもらえると安心します。なんか、もう、なんか、申し訳ない気持ちがすごくあったので。<laughs> はい。はい。
ほんですか？ 分かりますよ。はい、分かります分かります。はい。うん。 いや、なんか、今お話聞かせて頂けて、なんかすごい、なんかいい時間だったし、はい、すごいいい話だったんで。すごい良かっす。
ああ、そう、はい。 あ、なんかそういう風に、はい、私も、ゆうそういう風に言っていただけてすごくなんか、ちょっと心が楽になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。

出しちゃったし、なんか今更、私のでしたって言いに行くのがものすごい恥ずかしくて。
うん。 そうですね。分かります。はい。
ちょっと、ちょっともうこのまましなばしらばっくれちゃおうかなって思ったり、なんか凄く、ま、ちょっと悩んだんすね。ま、その歯の治療は置いといて、あの、ま、歯のなんか調べたら、その、歯の取れた詰め物も、あの、そのままもう一回持っていけば詰めてもらえる場合と、なんか型が合わないと、結局また作り直すっていう場合もあるみたいだったので、あの、じゃ、どうしようって、正直にお店の人にも、恥を忍んで謝るか、あの、ちょっとこのまま、恥ずかしいから、しらばっくれちゃうかって、すごく自分の中で葛藤があったんですけど
うん。 分かりますよ。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 のなんですね。うん。
また、はい。ま、結局は、あの、お菓子を買って、謝りにい行きました。
あ。 あの、すごいすごい紳士的な、あの、対応だと思うんですけど。あの、すごい多分お店の方も、その、怒ったりとかはないんですけど。
うん。はい。 はい。
当然、ね、お客様から言われたことなんで。ただ、逆にあなたがそれを教えてあげたことで、お店の方は逆に安心したと思うんですよ。
はい。 はい。 はい。
あの、自分たちのミスじゃなくて良かったって多分はい、理解してるので、あの、伝えてあげたのはすごいいいことだったと思います。
ああ。 はい。 はい。 あ、ありがとうございます。なんか、なんなんか、その、すごい、もうちょっと確認してから持っていけばよかったなみたいな、なんかクレーマー変なクレーマーみたいになっちゃったなと思いまて。はい、だからほんとにちょ
はい。 分かりますよ。 うん。 <laughs> なるほど。あの、しあの、心配だったんすね。うん。
はい、なんだこのぎゃくさんみたいな。多分、か陰では多分、笑われちゃったんだろうなっておま、思いつつも、やっぱりその、やっぱりょ自分の良心がやっぱり咎めたので。で、やっぱその迷惑かけてしまったっていうのもあったので、ま、そういう風に謝りに行ったら、ま、お店の方はすごく丁寧な対応で、で「あ、じゃ、それは良かったです」って言って「あの、じゃ、すいません、ちょっと詰め物返してもらいたいんですけど」って言ったら「あっ、すいません、調べるために今本社に持ってっちゃったんです」って、言われてしまって
<chuckles> なるほど。うんうん。 あ、はい。 うん。素晴らし はい。 うん。 はい。 <laughs> なるほど。 そうなんですね。
で「あ、すいません、それ治療するのにちょっと必要かもしれないんで、あの」
うん。
「あの、戻して欲しいんですけど」って言って、あの、ちょっと戻してもらって
なるほど。 じゃあ、それは返ってきたんですか？
うん、で、一応返ってきて、歯を歯の歯医歯医者さんに行って、その後、あの、詰めてもらいました。そのその詰め物で。
はい。 うん。 あ。 あ、その詰め物、そのまま詰めました？